En doğruyu beklemek seni durdurur mu?
Şu an durdurmuyor ama daha önce durdururdu. <chuckles>
Hıı. <chuckles> Bir şeyler değişmiş o zaman yani. Eee, o zaman önceden nasıldı, şimdi nasıl? Ö önce bir geçmişe gidelim, önceden nasıl durduruyordu seni? Ne konuda durdurdu mesela?
Evet. Aynen, aynen öyle. Hı hı. Yani, tabii, biraz daha, hani, emm, tembellik de veriyor. Eee, eskiden öyleydi yani. Eee, biraz ona sığınıyordum, eee, ama şu an biraz daha hani, harekete geçmeyince, aksiyon almayınca, eee, hiçbir şeyin gelmediğini gördüm bana. Yani onun peşinden koşmak gerekiyor, ne istiyorsak işte ilham mı arıyoruz, ilhamı bulmak gerekiyor. Eee, işte ilham gelmiyor yani insana, ilham bulunuyor, eee, ya da emm
I hı. Hıı. Harika. Hıı. Çok güzel söyledin ya, aynen öyle. Yani hep böyle bir ilham gelmesi beklenir sanki ve o hiçbir zaman gelmeyecek gibidir yani. <chuckles> Eee, yani o yüzden senin aslında peşinden koşman gerekiyor diyorsun, değil mi? Hani, bir şey gerçeğe dönüşmesi için. Peki var mı böyle mesela somut yaşadığın, ertelediğin bir şey var mıydı eskiden hayatında? Yani şunu istiyorum da bir türlü sonra yapayım, sonra yapıp dediğin, yapmadın ya da sonradan, sonunda yaptığın diyeyim yani mesela.
Evet çünkü oralarda. Evet, evet, evet. Tabii, tabii. Hı hı. Eee, ya çok basitinden mesela, eee, günlük hayatıma işte egzersizi, işte esnemeyi falan eklemeye çalışıyordum bir süre önce. Eee, ve, eee, hani, ııı, herkesin tabii ki esneklikte farklı bir, eee, açıklığı oluyor. İşte farklı kasları daha gevşek olabiliyor, farklı kasları daha, eee, katı olabiliyor. Eee, o yüzden ben de hani, ımm, kendi hayatıma bu rutinime koymaya çalışırken hep biraz daha kolaya kaçıyordum. Yani tamam buna çalışayım da işte bu, eee, esneme kısmına çalışayım da hani, sonra orayı zaten kötüyüm de yani be beni geri tutan bir şey vardı, eee, ama evet.
Aynen öyle. Hıı. Erteliyordun, ııı, işte yapmıyordun o tarafını yani. Hı hı.
Evet, ve sonra hani, böyle tamam, bir bakayım hani, şimdi nasıl falan deyince de zaten yani hani, 1 ay önce başlasam orada olacaktım, şimdi daha iyi bir yerde olacaktım. Hani, biraz sürece güvenmeyi, eee, öğrendim aslında burada. Hı hı.
Hı hı. A! Harika söyledin aslında, yani zaten olmayacak ya da ay sonra yaparımdansa, şimdi başlasan zaten 1 ay sonra olmuştu diyorsun. 1 ay, ondan 1 ay sonra belki başka bir seviyede olacaksın. Yani adım adım ilerlediğine inanmak mı gerekiyor? Süreçten kastın o mudur mesela?
Hı hı. <smacks lips> Hem öyle hem, eee, biraz, emm, yani hayali bir hedeften ziyade çünkü 1 ay önce, eee, başlasaydım burada olacaktım ama yarın orada olmayacağım eğer bugün başlarsam. Eee, o yüzden o, eee, hedefi de aslında, eee, gerçekçi bir yerden, eee, ve, eee, sürdürülebilir bir yerden, eee, de, eee, koymak gerekiyor. Benim için böyle bir yerdi aslında.
Aynen öyle. Hı hı. Yani şey yani çok böyle bük yüksek hedefler koymak da aslında, eee, aslında bir şekilde seni, eee, motivasyonunu düşürüyor o zaman. Çünkü "Ah, ona zaten ulaşamayacağım" deyip daha da erteleyip ya da hiç mi yapmıyoruz acaba bu tarz durumlarda? Eee, küçük küçük ilerlemek her zaman sağlıklıdır diyorsun. Eee, hımm, ya yani böyle peki bazen beklemek gü yani olabilir mi? Yani, tamam bazen başlıyorsun, aksiyon alıyorsun ve sonuç getiriyor. Doğru. Beklemek gereken durumlar var. Ne ne bileyim, hazır olmadığın bir konu olabilir. İşte şu an yani tamam, belki spor özelinde demiyorum ama herhangi bir şeyde şu sınava gireceksin ya da şunu çalışacaksın ya da şu işe gireceksin. Ya, şu an iyi hissetmiyorum, hazır hissetmiyorum. Oradaki psikolojiyi ya da oradaki çizgiyi nasıl çiziyoruz? Gecikmemek adına ve doğru zamanlamayı bulmak adına mesela?
Tabii, tabii ki. <clears throat> Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani tabii burada hani toyluk da konuşulabilir, eee, ve, eee, kendini geri tutan ı bir mükemmeliyetçilik de konuşulabilir. Eee, bir insanın kendisine net olması gerekiyor aslında, eee, yani kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor. Eee, burada
Önce kendini diyorsun. Harika.
Evet, yani orada çünkü kendi sınırlarını, kendini tanıyan bir insan, eee, o olduğun zaman, kendi sınırlarını bildiğin zaman, eee, oralar da daha dürüst bir yerden, eee, yüzleşebildiğin bir, eee, alana çekiliyor. Eee, o yüzden mükemmeliyetçilik, eee, ki hani, bugünlerde bu kavramlar oldukça da işte profesyoneller tarafından da açıklanarak konuşuluyor. Eee, h hangi kategoride olduğunu, hangi, eee, psikolojide olduğunu daha net görebildiğin bir yerdesin. Belki eskiden böyle değildi ama, eee, şu an böyle değil.
I hı. Harika. Hı hı. Ha, ulaşabiliyoruz yani bu bilgilere. Biraz kendi karakterimizi, davranışın nereden geldiğini, aslında psikolojisini bir şekilde anlayıp ona göre yön verebiliyoruz herhâlde.
Tabii, tabii ki. Evet. Evet, yani arkasında korku varsa o mükemmeliyetçiliktir ama biraz daha hani, eee, güven eee, le ilerlediğim bir süreç ise o toyluk olabilir. Evet.
Hımm, daha güvenli alanda kalmak istiyorsun, risk almıyorsun gibisinden mi söylüyorsun, mesela? Böyle
Eee, aslında öyle bir yerden söylemiyorum. Yani, çünkü toy olunca da, hani, bilgi eksikliği olabilir, tecrübe eksikliği olabilir. Bu toyluk, eee, biraz, hani, alan da, eee, geniş. Eee, ama böyle bir şey, hani, eee, başlamak seni korkutuyorsa, "Başlarsam ve, işte, hani, ya rezil olursam, ya şu olursa, ya bu olursa." gibi bir korku mükemmeliyetçilikten geliyor benim için. Eee, ama evet, hani, "Ya, şunu da öğreneyim, b kendime bir hedef koyayım." dersen o, ııı, hani, deneyime doğru, eee, bilgiye doğru yi yol aldığın bir şey Evet. Kuruluyor, hı hı.
Hı hı. Hı hı. Tamam. Hımm. Hı hı. Gidiyor böyl kuruluyor, yani, hani, eee Aynen, eee, adım adım yaratıyorsun sanki oraya giden yolu. Mesela senin var mı böyle, hani, ya da var mıydı büyük hayalin, "Şu olmak istiyorum." ya da hâlâ, işte, hani, "Şunu yapmak istiyorum hayatımda ama şu an mümkün gözükmüyor ama, eee, atıyorum bunu 5 sene yaparsam ben bir şekilde şuralara gelirim." diye planlamalar yapar mısın? Daha anı mı yaşarsın? Hah! Harika. Ne gibi mesela?
Evet. Hı hı. Var. Yok, yok. Var. Eee, kariyer için bir planlama yapıyorum kesinlikle. Eee, mesela ben, eee, şu an bir, hani, eee, bale tekniği için bale sanatçılarıyla, bale öğrencileriyle, eee, çalışmak için bir teknik öğreniyorum, bir sertifikasını almak için onun. Eee, ve o sertifikayı almadan önce de, hani, eee, daha önce çalıştığım bir, emm, bale okulu vardı. Yani, 4 yıl boyunca, eee, çalıştım, daha yeni zaten ayrıldım yurt dışında yaşamak için. Eee, ve, hani, bir yere gittiğimde tekrar, eee, böyle, bir oradaki eğitmen, eee, gözetiminde çocuklara küçük küçük göstermiştim. Mesela bu başlamak aslında bir yerde. Eee, o sertifikayı almadım zaten, hani, sertifika aldım gibi bir yerlerden de, eee, havalanmadım, yani, öyle bir şeye de, eee, girmeden
Harika. Hı hı. Tamam. Hı hı. Aynen öyle. Hı. Sertifika değil, yani, olay aslında, hani, önemli olan senin devam etmen, kendini geliştirmen ve o konuda daha uzmanlaşmak ve büyümek herhâlde amacın anladığım kadarıy
I hı. Evet. Evet, evet. Yani, tabii ki sertifika, eee, elde etmeden de, hani, "Ben, buna çok yetkinim." demek değil amacım aslında. Ama, böyle, oradaki öğretmen gözetiminde, eee, küçük çocuklarla, işte, belli bir yaş grubuna hani, zarar vermeyeceğim bir z yaş grubuna da, eee, çalışarak, öğretmen gözetiminde geri bildirimleri dinleyerek, hani, böyle bir dersin 10 dakikası, 15 dakikası, eee, onların da, hani, fikren, eee, onlara da gösterdiğim, eee, birlikte denediğimiz bir şey oldu açıkçası o bale tekniğinden, eee, öğrendiğim şey. Evet.
Tamam. Hı hı. Hah! Kulağa harika geliyor. Yani, aslında bunlar zamanla, işte, ne bileyim, eee, enstrümanda da aynı şeyi söylerler mesela, işte, dansta olabilir. Hani, düzenli ve uzun süreli bir çalışmanın, deneyimin bir sonucu olarak bi bir yerden sonra bir şeyler ortaya çıkıyor sanki. Hani, insanlar bazı şeylerin hemen çıktığını sanıyor ama aslında sabrın, eee, vi eee, kendi enerjini düzenli olarak, disiplinli olarak koymanın ve hedefin var ama yarında da istemiyorsun. Yarın olsun demiyorsun. Mesela, "Ben, zamanla bunu geliştireceğim." diyorsun anladığım kadarıyla. Emm, bu "m meslek olarak" mı dedin yoksa, hani, iii, "Dans daha çok mesleki olarak bir kaygım." dedin, değil mi yanlış anlamadım?
Evet. <chuckles> Hı hı. Öyle. Tabii, tabii. Benim, eee, kariyer hedefim zaten bu, bale tekniği çalışmak. Hı hı.
A! Harika, ya, peki, bunun dışında bir şey yapıp bile bir anda baleye mi geçiyorsun yoksa zaten, böyle, bir, eee, altyapın var mıydı çocukluktan gelen? Hı.
Evet, evet, bu Eee, ya, şöyle, aslında, belki çok çocukluktan olmasa da, hani, eee, 10 senedir, eee, bale yapıyorum ve 4 senedir o okulda çalışıyorum gibi bir yerden, emm, hani, çok profesyonel bir yere gidemeyecek bir altyapım var, evet.
Ah, harika. Hı hı, hı hı. Ama, yani, nereden ne olacağı da belli olm On yıl 10 yıl sonuçta iyi bir deneyim aslında, yani, hani. Tabii, aslında, eee, şey örneği verilir toplumda, böyle, arada, yani, "Bu saatten sonra balet olacak hâlim yok ya." derler. Yani, genelde insanlar yaşlılıklarını ve bu saatten sonra böyle bir şey yapamayacaklarını ifade etmek için. Ama, yani, uzman, profesyonel olmasan da çok iyi seviyelere sanki gelebilirsin doğru dedikasyonla. Yani, sen öyle mi hissediyorsun? O motivasyonla mı yapıyorsun? İş olmasa mesela senin için eee, çünkü zor bir şey herhâlde o alanlarda iyi işler bulmak, doğru yerlerde olmak. Eee, hani, seni, böyle, arada, böyle, bir, eee, motivasyonunu düşüren faktörler oluyor mu? Yoksa artık oturttum ve daha sağlıklı baktığım için, eee, daha iyi yönetebiliyorum mu diyorsun psikolojisine?
Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, evet, zor. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Eee, ya, biraz daha, eee, bir, eee, 7-8 sene önce tabii ki, eee, kendimi kıyaslıyordum ve neden daha küçükken başlamadım gibi bir yerden, emm, beni oradan bir gers geriye çeken bir düşünce oluyordu çünkü kıyaslıyordum aslında başkalarıyla kendimi. Ama ben baleyi gerçekten çok sevdiğimi fark ettim ve, hani, bir şekilde evirdim çevirdim. Biyomedikal mühendisliği okurken tezimi bale üzerine yazdım, herkes de şaşırdı falan. Eee, buralardan aslında, emm, yani, beklemeden aksiyon aldığımı da, eee, gördüm kendimde. Hani, b "A, evet, aksiyona geç." yani, eee, zaten hani, emm, gerekli, emm, bilgim olmasaydı, gerekli altyapım olmasaydı, eee, eğer hocayı bulamasaydım aslında, tez hocamı bulamasaydım, ikna edemeseydim ben on ta 10 kadar falan, eee, ret aldım aslında. Çünkü "ne alaka?" dediler, yani, biyomedikal vs. Sonra Ha ha.
Evet. Hı. Evet. A! Çok güzel. A, harika! <chuckles> Çok güzelmiş bu. Hı. Hı hı. Şimdi ay, tam onu soracaktım. İzin nasıl izin verdiler? Yani, hani, biyomedikal okuyup öyle bir tez yazman, aaa, kabul gördü mü okulda? Sen inat etmişsin bu arada o zaman. İyi takip etmişsin, kovalamışsın, yani, tebrik ederim, yani, de nasıl okay verdi t <chuckles> Eee, nasıl, "tamam" dediler, onu merak ettim gerçekten, yani.
Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. <chuckles> Eee, şöyle, eee, en sonunda sorduğum hocalardan 1 tanesi baleyi bırakıp mühendislik için eee, mühendislik eğitimini bitirmek için baleyi bırakan bir hocaydı. Eee, o yüzden bana da şey dedi, "A, tamam, hani, bunu çalışırız." Evet, aynen. Bana ben de, eee, denk geldiğimde çok şaşırdım. "çok hoş" dedim, yani, hani, gerçekten buradan yürürüm. Eee, böyle bir şey oldu ama tabii ki hani, emm, biraz, ııı, mesela orada bekleyebilirdim. "Tamam, bunu bitireyim de. Tamam, şimdi buna uygun bir şey yapayım da." böyle yapabilirdim ama sonra dedim ki, yani, "Hayır, benim tutkum bu, benim olmak istediğim yer burası, olabildiğince savaşıp olabildiğince, hani, her şeyi deneyip ondan sonra, eee, benden çıka çıkar ondan sonra." ama bir şekilde oldu. <chuckles>
A! <chuckles> Bu kadar olmaz. Çok hoş. Hı hı. Hı. Harika. Hı hı. Aynen öyle. Evet. Cesur aslında cesur davranmışsın. Dediğin gibi belki toplum daha, hani, "Şunu garantiye alayım, ondan sonra bunu yaparım." zaten hep ondan sonra, ondan sonra, işte, "Biraz para kazanayım, ondan sonra bunu yaparım." derken yapmıyorsun. Belki hayat geçiyor ve hiçbir risk almadığın için, denemediğin için ve ondan sonra da, işte, "Ay, şimdi de geç oldu, bu saatten sonra balerin mi olacağım?" eee, kafasına geçip, yani, belki de hayatın boyunca güzel deneyimleyebileceğin bir şeyi denemeni engelliyor. O yüzden sen bence sorumluluk almışsın. Sevdiğin, eee, konuda inat etmişsin. Ha, lütfen. Paylaşacaktım şeyi de
Evet. Evet. Hı hı. Ya Hı hı. İ ya, şöyle, bi eee, bir şey aslında zaten bale, hani, bu konuda çok zorluyor insanı. İnsanlar 3 ve 8 yaş arasında seçtiklerinde, hani, profesyonel bir yere gidebiliyor. Eee, ben, eee, bu profesyonel sanatçılarla tekniklerini oturtmak için, eee, bir şey çalışıyorum. Hani, oradan tuttum aslında ben. Eee, yani, biyomedikalle oradan bağdaştırdım işte. Hani, hangi kas ne zaman kullanılmalı, eee, nasıl kullanılmalı, nasıl eğitilmeli, eee, hangi, eee, bütünsel tekniklerle, eee, kariyer de uzatabil uzatabiliyorsun, işte, sakatlıkları azaltılabiliyor. Bu gibi bir yerden tutmuştum ben.
Harika. Hı hı. Yani, sanatla, eee, daha, ııı, analitik, eee, eğitimini bir şekilde birleştirdin bu bu hoşuma gitti. Çok ilham verici oldu. <chuckles> Ay, k kendim de, hani, böyle hem sanat hem mühendislik arasında bir ikilemler yaşadığım için senin hikâyen gerçekten daha da ilham verici oldu bu duruma. Ç bu tarz sıkışmış insanlar olabiliyor çünkü o yüzden özellikle, ııı, bunun başarıya ulaşması bence ışık, eee, tutuyor topluma, yani, çünkü çok insan belki istiyor bir şeyler, sıkışıyor, yapamıyor Hadi, tabii, biyomedikalle birleştirmek biraz tatlı ve, eee, komik, ironik olmuş yani ama, e, sonuçtaki oradaki zekânı kullanarak, eee, bir şekilde çok mantıklı çünkü daha sürdürülebilir bir tarz, eee, kas açısından, işte, senin teknik bilgin açısından. Eee, enteresan bir bakış açısı g getirmişsin. Aslında o zaman onun da sana bir katkısı olmuş yani senin o eğitiminin de anladığım kadarıyla, değil mi? Bakış açını ya da şu an kim olduğunu sağlayan hepsi herhâlde bütün olarak, bütün deneyimlerin seni bu aksiyonların buraya getirdi anladığım kadarıyla. Doğru, değil mi?
Mühendislik. Evet. Aynen. <chuckles> Anlattıkça şaşırıyorum. <chuckles> Hı hı. Ya, süper. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Doğru, doğru, çok doğru. Hı hı.
Hı hı. Peki <clears throat> Yani, düşünürsek mesela tavsiye vermek istesen nasıl bir tavsiye verirsin? Böyle, pratik olarak, böyle, sıkışmış bir insana ya da genç bir insana. Hemen mi adım atsınlar, planlasınlar mı? Neyi beklesinler, neyi beklemesinler? Senin deneyimlerinden yola çıkarak, eee, neler söyleyebilirsin?
Hı hı. Hı hı. Eee, ben şöyle bir şey söyleyebilirdim, aslında, "direkt harekete geç" eee, demek biraz daha hani, emm, hani, ayakları yere basmayan bir şey olarak, ııı, da duyulabiliyor aslında. Belki, eee, bir bir 10 yıl sonra geçince de, hani, kendime bunu söylemeyeceğim, daha farklı bir tavsiye verecek olacağım ama şu an 28 yaşındaki ben, emm, "Hemen adım atsınlar, eee, ve hemen harekete geçsinler." gibi böyle sanki Nike'ın da, <chuckles> eee, şeyi gibi sloganı gibi. <chuckles> Evet, öyle bir şey olacak ama <chuckles> Ya, öyle bir şey olacak ama ben onu söylerdim. Evet, evet, onu söylerdim. Hı, "Hemen harekete geç, hemen yap." Eee, bunu söylerdim gerçekten de.
Hı hı. Ha. Aynen. Hı hı. He, bu "reklam gibi söylemeyeceğim" diyorsun. <chuckles> "Hadi şimdi yap." demeyeceğim. <chuckles> Ha, öyle mi diyorsun? Hımm. Yani Şu an düşündürttün beni, "Hemen harekete geçsem mi?" diye. <chuckles> Bana da etki etti, yani. Hıh.
Evet, ya çünkü mesela şöyle bir şey, baleye daha önce bir mühendis bakış açısı, emm, getiren ya da, eee, başka 2, eee, branşta köprü olma, eee, şeyi de aslında çok zenginleştirici olabiliyor. Öyle bir yerden bakmak gerekiyor. O yüzden "hemen yap" derdim, yani. Hı hı. Güven kendine. Evet.
Bu ü Ha ha. Bu bence çok güzel bir denge, yani. Senin yaşadığın yani, başka insanlar için de gerçekten o sen ya, seni sen yapan bir eğitim sonuçta ve başka bir vizyon ve başka bir bakış açısı getiriyor belki. Sana özel ve doğal bir şey. Eee, o yüzden güzeldi. Çok teşekkür ederim. Gerçekten keyifli ve ilham verici bir, eee, sohbetti. Eee
Evet. Evet. Sentez. <chuckles> Benim için de çok keyifliydi. Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.
Görüşmek üzere.